ค่ะ อือ บางทีมันอาจจะ คุณ คุณเจ้านายเขาอาจจะเยอะอะ เป็น เป็นคนเยอะอะค่ะ ก็แบบบางทีเราก็รับไม่ทันเหมือนว่าเราเข้าใหม่อะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่านิสัยเขา อ เป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วคุณแล้ว ค่ะ แล้วคุณก็ยังอยู่ไหมคะ? ยังอยู่ต่อไป?
เออ อืม ๆ ใช่ ๆ ครับ คือจริง ๆ จริง ครับ อา ครับผม อา จริง ทีเนี้ยตอนที่คนเก่าอะเขาบ่นให้ผมฟังเรื่องนี้ ผมก็รับฟังด้วยแล้วผมก็เสนอ ออกความคิดเห็น ณ ตอนที่ อยู่ในจังหวะของกล้องวงจรปิดนั่นแหละว่า "เฮ้ย แบบนี้ ก็ไม่แฟร์นะ" เพราะว่าอันเนี้ยที่เขาอะเอาพวกสายชงสายชาร์จลงมาชาร์จ อะไรเงี้ย "มันก็ชาร์จ โทรศัพท์ เครื่องทำงานอะที่เขาจะใช้โทรศัพท์อะ ติดต่อลูกค้าเพื่อทำงานให้คุณนะ" เออ แต่เขาก็แบบ
ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ จริง ๆ เขาอาจจะหาข้ออ้างไล่ออกหรือเปล่า? ประมาณนั้นน่ะ แบบว่าหาง่าย ๆ ไล่ออกได้ง่าย ๆ ค่ะ แล้วเขาก็ได้ยิน อ่า เขาก็ได้ยินไปในกล้องใช่ไหม?
เออ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พอผมแสดงความ คิดเห็น ใช่ไหมคุณ Hat วันรุ่งขึ้น ใช่ วันรุ่งขึ้นน่ะ หัวหน้า กับเมียเขามาเลยว่า "เฮ้ย คุณรู้สึกสะดวกใจหรือเปล่าที่จะทำงานร่วมกับพวกผม?"
อา อื้อ! ขนาดนั้นเลยเหรอ? เออ คือ เออ จริง เราแค่เมาท์ ๆ นะ
เออ ใช่ ๆ ใช่ แค่เมาท์ ๆ กัน แค่นั้นเอง เหมือนเขาแบบจับ จับตลอดเวลาหรือว่าอาจจะเป็น แม่บ้านไปบอก ก็ได้หรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ ใจ
เราไม่ได้คิดอะไรมากเลย เออ เออ ๆ จังหวะนั้นหรือเปล่าด้วย? เราว่าจังหวะที่คนนั้นน่ะเขา มา ก เอาของ แล้วเขาก็เลยเหมือนดูกล้องอยู่ไงว่า เขาจะหยิบอะไรไปไหม? แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณพูดพอดี อะไรเงี้ยค่ะ เขาอาจจะไม่ได้ดูตลอด เป็นจังหวะพอดี เออ นั่นแหละดูเลย ใช่ไหม
คืองี้ ใช่ ๆ ครับผม ใช่ ผม ใช่ ๆ ผม ก็บอกว่า "เออ ทำไมเหรอครับ มันเกิดอะไรขึ้น?" เขาก็บอกว่า "เออ เนี่ยผมก็ดูกล้องวงจรปิดตลอดนะ ผมก็เห็นคุณคุยกับพนักงานเก่าอะ ที่เขามาเอาของเมื่อวานน่ะ เออ เหมือนคุณจะไม่สะดวกใจที่อยากจะมาทำงานที่นี่เหรอ?" เขาพูดกับผมแบบเนี้ย เออ
ค่ะ อืม ค่ะ อ้าว แล้วเขา แล้วคุณ ตอบว่าไงคะ?
ผมก็เลยบอกว่า "เคสไหนครับ?" ผมก็บอกว่า "เคสไหน ครับ?" เขาก็บอกว่า "เคสสายชาร์จโทรศัพท์อะที่คน คุณคุยกันกับคนเก่าอะ" "อ๋อ ผมก็แค่แสดงความคิดเห็นเฉย ๆ" ตอนนั้นผมรู้แล้วว่า เขาอะ จับไฟล์เสียงในกล้องวงจรปิด
เออ อืม ค่ะ อืม อ่า อือ ค่ะ เออ แล้วคุณ แล้วคุณ สรุปแล้วสุด สุดท้ายแล้วคุณยังไงคะ ได้ออกเลยไหม? หรือว่ายังอยู่ต่อไป หรือยังไงคะ? อา ค่ะ
อืม เออ ผม ก็ไม่ได้ ออกครับผม เพราะว่า ทำ ทำจน ครบ จนครบเปิดเทอม แต่ผมรู้สึกว่า ที่เนี่ย เป็นที่แรกเลยที่แบบว่า เจ้านาย เขา ใจเล็กมาก ๆ ใจเล็กเหมือนมดเลยอะ คือแบบว่าเรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ อะ อืม
อ๋อ เออ อืม ค่ะ จริง ๆ ก็เป็นประสบการณ์ เนาะ คุณว่า เพราะว่ามัน มัน อะไรมันก็เกิดขึ้นได้พอ พอเราไปถึงโลกความจริง เงี้ยค่ะ มัน อย่างเราเนี่ยตอน ตอนจบมาใหม่ ๆ ใช่ไหมคะ เราคิดว่าเรานะ เออ เราอะจบมาใหม่ ๆ เป็น First jobber นะ เราก็เอาอะไรก็ได้ เพราะว่าไม่มีประสบการณ์การการทำงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเอาไปก่อน ทำ ไปก่อน ไรเงี้ย แล้วก็ไปได้สถานที่ที่มันเล็ก เป็น เป็นเหมือน เป็นแบบ เอ่อ บริษัททำอิเวนต์เล็ก ๆ ใช่ แล้วทีเนี้ยเราก็ทำสารพัดเลยค่ะ เหมือนแบบตั้งแต่แบบว่าเปิด ไฟตู้ ฟ ปลา เปิดประตูบ้าน เอา เอาขยะไปทิ้ง เติมน้ำ รดน้ำต้นไม้ แล้วก็ไปขายงาน ทำ presentation ใช่ ไปยัน งานที่เรารับ เขารับเรามาอะ คือเป็น ทำทุกอย่างเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ คือเราคิดในใจว่า ตกลงเขา แล้วเงินเดือนคือ เงินเดือน เดือนน้อยด้วยนะคะ แล้วตกลงเขา เรามาทำอะไรกันแน่เนี่ย เราก็งง ใช่ไหมคะ แต่ว่าครั้งที่เรารู้สึกว่า โอเคนะ ไม่โอเคแล้วอะ
อืม ใช่ ใช่ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ สถาน ที่เล็ก ใช่ไหมครับ? อา ครับ อา ครับ อา ครับผม ก็เหมือนทำทุกอย่างเลยเนาะ อา อา ครับ อา ครับ อา แบบทั้งใช้ ใช้ให้ ให้ทำ ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ?